Для меня имеет значение точно качество вещи, то есть, э, я знаю, что даже сейчас многие бренды используют синтетические ткани, и, и, и с ними иногда легче работать, что-то создавать. Но, э, мне, конечно, нравится больше натуральные ткани. Э, просто это приятнее к телу, э, и тело дышит, как говорится. А, и нет, бренды, и я с уважением отношусь, и мо некоторые мне нравятся. Я за ними особенно слежу, а, но я понимаю, что это, что их цена, да, она может быть и оправдывает, то, что ты можешь вступить в клуб, в их бренда. Но при этом это слишком дорого, мне кажется, иногда. Э, вот поэтому, да, когда сильно бренды, э, заламывают цену, это меня даже отталкивает. Потому что на самом деле весь массмаркет повторяет бренды, и ты, зная, э, тренды, ты можешь, эм, повторить этот образ гораздо дешевле. Э, и это будет даже ткань Да, да-да-да, абсолютно так. Вот, хотя, конечно, есть какие-то супер, ну, не знаю, кутюрные вещи, как Schiaparelli, на которые мне просто нравится как искусство смотреть. И, э, я понимаю, почему они стоят, а, огромные деньги, когда это, да, когда это ручная работа.
Мгм. М-да. Мгм. Мгм. Ну да. И причём ещё и материалы будут относительно неплохие. Хм. Мгм. Хм, интересно. Дорого. Н-да, слушай, ну, классно, классная история. Слушай, спасибо тебе огромное за то, что поделился. Это очень интересно и захватывающе. Я был бы рад пообщаться на такую тему ещё.